Nung una, nung medyo bago-bago pa lang ako, siyempre una kong tinignan yung sahod, 'di ba? <chuckles> So, dun dun ako nagdedepende nung nag-uumpisa pa lang ako sa trabaho. Siyempre aminin man natin o hindi
Hmm, totoo. Oo, siyempre. M Marami pa tayong pangarap sa buhay, yes. <chuckles> Mm.
Korek ka diyan. So, una natin tinitingnan yung compensation, isa yan sa factor. Pangalawa, tinitingnan ko rin siyempre yung community kung okey ba yung samahan, ah, yung mga kasama mo ba is hindi toxic, so 'yan. Tapos pangatlo, is kung okey ba yung collaboration like hindi ba mahirap kausap si manager, okey ba yung culture ng company, so ganun. So, 'pag napansin ko na medyo toxic na, like yung mga kasama mo hindi mo kasundo, dun dun ako magde-decide. Yun yung mga factors na tinitingnan ko kung lilipat ba ako or mananatili ako sa trabaho ko.
Mm. Ah. Mm. Ay, oo nga naman. Mm. Sa trabaho? So, papa'no yung ano, papa'no 'yong kasi dan dan diyan talaga nagsisimula yung mag ah, mag-iisip ka kung lilipat ka 'no. Yung kapagka bumibigat na 'yong mga kasama mo sa ano, sa trabaho 'no. So, ano kaya yung mga factors din na tinitignan niyo kung, um, kung gaano ba ka-toxic yung toxic na sinasabi para, ah, masabing hindi na ma hindi na masaya yung mga kasama mo sa trabaho like parang ano ba 'to, nagma-micromanage na sila, nagkakanya-kanya na ba, wala ng collaboration?
Mm. Totoy totoo 'yan. Mm, mm.

Yun nga, naalala ko nung bago-bago pa lang ako, 'no? 1 ito sa natutunan kong lesson. Nung nag-i-start palang ako sa BPO, siyempre kabado ka pa, di ba? Tapos nasa training stage ka palang. Merong in-assign sa akin na dun ako mag-aano sa kanya yung tinatawag na kumbaga mag-t magte-test ako ng calls para malaman kung tama ba yung ginagawa ko. Tapos ang nakakainis nun, since bago ka pa lang, tapos sasabihan ka niya na, "Uy, grabe hindi mo ba yan inano sa training?" Ganiyan. So, "Kaya nga ako nagtatanong, eh," sabi ko. "Kaya nga ako nagtatanong kasi nga bago lang ako tsaka hindi ko pa alam." So, 'pag nag gano'n kayo sa call center, eh, yung term do'n is shadowing. So, kailangan magsha-shadow ka muna sa mga agents. Tapos para obserbahan mo kung ano yung ginagawa nila. Tapos nakakainis, hindi k nakakainis siya, kasi alam mo yung feeling na dapat siyempre ikaw yung datihan, eh. Tapos bigla mong sasabihan yung baguhan ng gano'n. So, simula nung mangyari yung bagay na yun, nung tumagal-tagal na ako sa trabaho at tsaka sa BPO company. Kasi mag-e-eighteen years na rin ako sa BPO, oo. Doon ko inano. Imbes na magtanim ako ng sama ng loob, pinangako sa sarili ko, 'pag dumating yung time na ako na yung magte-train, di ko papahirapan yung ite-train ko, alam mo yun? Ganun ganun yung naging ano ko eh, imbes na kumbaga babawi ako, kasi negative yung experience ko dati. Pero imbes na gawin ko yun is pinangako sa sarili ko, hinding-hindi ito mangyayari sa mga trainee ko 'pag ako naman.
Hmm. Yes. Support. Oh. Ah, ah, yes. Mm. Mm. Mm, totoo. Mm. Ay, wow. Haba ah. Uy, oh yes. Totoo. Hindi ka ba hindi ba kayo nasabihan na, "Sino bang nag-train sa'yo?" Yung nga gano'n. "Hindi ba yan tinuro sa'yo ng trainer mo?" Ganiyan.
Oh, actually nabanggit mo yan. Oo, siyempre. Oo, nakakatawa nga yung 'pag first salang mo palang sa production floor. Yun, yung nabanggit mo talagang siyempre alangan namang i-downgrade ko yung trainee ko sye yung trainer ko. So, yan, 1 yan sa mga toxic talaga na ugali na ayaw na ayaw ko sa BPO eh, yung susumbatan ka?
Di ba? Ganun yung mga ano eh, hmm. Hmm. Kita, yes, oo. Eh Tama, kaya ka nag kaya ang sinad nasabi kes nasabi mo sa sarili pagka may newbies hindi ako, hindi ano ah, hindi mo hindi mo papahirapan, 'no? Well that's ano, yung yung magandang, anong tawag dito, magandang experience na hindi hindi yung parang pagka may newie babawian ko. Yung mga gano'n. Di ba?
Tama, oo. Mm. Oo, di ba? Para makabawi ka man lang sa nangyari sa'yo dati. Pero mali eh.
Oo, kasi ganiyan ang problema ng mga tenure, di ba? Yung parang nagpa-power tripping sila.
Mm. Korek ka diyan. Mm-mm. <chuckles>
Oh, nakaka nakaka-sad yung gano'n. Sa mga ganiyang industry talagang, ah, ayan na yung nagiging culture eh, pagka may newbie. Tama po, di ba?
Mm.